Quelque chose qui est compliqué aussi, heu, dans la vie heu, actuelle, c'est, ben trouver un bon équilibre entre, heu, le boulot et la famille, heu. C'est-à-dire de ne pas laisser l'un empiéter l'autre, hem. Et toi, est-ce que tu pourrais raconter un petit peu comment tu trouves l'équilibre boulot famille justement?
Ben écoute, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué, hein, heu, surtout actuellement. Je trouve que, heu, on a un peu du mal à faire, heu, tu vois la part des choses et on est vite, hem, heu, comment dire? Débordé en fait par l'un ou par l'autre, sans arriver à poser des vraies limites.
Mmh. C'est vrai. Ouais, alors comment tu fais toi, la part des choses justement?
Alors. Heu, moi je, <chuckles> j'ai un peu du mal pour tout t'avouer. Heu, <laughs> parce qu'en fait en plus, hein, j'ai un boulot, heu, qui s'y prête pas du tout. C'est-à-dire que je ramène, heu, régulièrement du travail à la maison. Heu
Ah! D'accord. Mmh d'accord, tu as pas de cloisonnement clair entre, heu, travail maison?
Bah, en tout cas j'ai dû m enfin, j'ai eu j'ai pu avoir du mal à le faire, heu, il y a encore quelque temps en arrière. Maintenant j'arrive un petit peu mieux à faire la part des choses. Mais c'est vrai que, heu, le travail peut, heu, en tout cas dans mon cas, empiéter un peu trop, heu, dans dans ma maison et dans ma vie perso.
Mmh. Ouais, alors ça empiète, heu, de quelle manière? Ça se manifeste, heu, comment quand quand le travail vient empiéter dans ta vie privée?
Alors. Ouais. Pour, heu, bah, pour t'expliquer un peu, heu, je suis prof et, évidemment hein, heu, le truc c'est que, bah, je peux ramener, heu, des copies, ou des préparations de cours ou, heu, des bulletins à remplir. Ouais, voilà. Des choses, heu, tu vois, que je fais, heu, heu, bah, qui sont forcément à faire, heu, en dehors du temps de travail.
D'accord. Et oui, ça fait partie du travail, ouais. Mmh mh.
En tout cas, en dehors du temps, heu, on va dire de de présentiel devant les élèves et, heu et forcément, ben, heu, voilà, ça ça impacte la vie de famille.
Bien sûr. Et alors, hem, qu'est-ce que tu as trouvé comme solution pour que, ça impacte le moins possible, voire plus du tout ta vie de famille, heu, cet, heu, cet aspect-là de ton travail?
Ouais. Alors, la solution que j'ai trouvée, alors elle est peut-être pas, heu, parfaite, en tout cas moi elle me convient. C'est d'arriver à déjà à beaucoup s'organiser, heu, c'est-à-dire que, heu, dès que j'ai un temps libre, hem, au travail, c'est vraiment l'utiliser, heu, non pas pour aller boire des cafés avec des collègues, mais pour vraiment, heu, tu vois, hem, avancer sur mon travail, heu, d'enseignant.
Mmh. Mmh mh. D'accord, donc ça se, heu, passe à quel moment, justement, ces temps libres pendant lesquels tu peux bosser un petit peu?
Et ben en fait, hem, tu sais, de temps en temps, dans l'emploi du temps hein, il y a il y a des des trous comme on pourrait dire. Voilà et l'idée c'est vraiment d'utiliser hein cette heure, heu, de trou au maximum pour corriger les copies, ou pour avancer sur les bulletins ou voilà.
Ouais. Tout à fait, ouais. Et alors, comment tu fais pour te concentrer sur ce travail-là? Si c'est juste, heu, par exemple, tu as 1 petite heure, heu, de libre, sachant qu'il y a aussi, bah, le temps, voilà, de sortir de la classe, heu, puis après d'aller à la suivante. Donc, heu, c'est pas forcément 1 heure complète. Puis tu as les collègues autour qui discutent, il y a du bruit, de l'agitation, parfois même les élèves qui viennent un peu déranger en vie scolaire, heu, en en salle des profs. Alors comment comment tu fais pour te concentrer?
Mmh. Non, c'est pas à 1 heure complète. Mmh mh. Alors, effectivement, ouais, tu as raison, c'est pas à 1 heure, hein. Souvent, c'est même 45 minutes, mais c'est pas grave, c'est les 45 minutes que j'utilise. Heu, alors, dans la mesure où je peux rester dans une classe, heu, je le fais, heu, parce que ça permet effectivement d'éviter les collègues, heu, qui papotent à côté.
Mmh mh. D'accord.
Voilà et en général, c'est plutôt, heu, silencieux aux abords des classes, donc, heu, dans quand je peux, je fais ça et sinon, bah, je reste dans la salle des profs, mais souvent, tu vois, je me mets de la musique, heu, dans des écouteurs ou des choses comme ça.
Mmh mh. Et ça, c'est quelque chose qui a été, heu, assez bien compris et accepté par tes collègues? C'est-à-dire que ch ils ont très vite pris le pli de ne pas te déranger quand ils te voient travailler avec les écouteurs, ou ils ont du mal et ils viennent toujours un petit peu, de temps en temps, t'embêter?
Eh bah, écoute, en général, heu, on on est quelques-uns à faire ça. Donc, heu, voilà, les tout le monde a compris qu'il y a des moments où chacun a envie de travailler et heu, et peut-être avancer, tu vois? Pour, heu, pour, heu, son sa soirée ou son week-end et en général, hein, quand on voit quelqu'un avec, heu, les écouteurs dans les oreilles, on sait qu'il est dans sa bulle pour bosser donc, heu, voilà, heu. Tout le monde fait, heu, normalement, hein, tout le monde respecte ça.
Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. D'accord. Bon tant mieux et alors, cette, heu, méthode-là, tu dirais que ça te fait économiser, heu, sur ton temps libre, combien de temps, heu, par semaine?
Alors, c'est variable évidemment. Mais, heu heu, je pense que je peux arriver à économiser, heu, 2 heures et demi voire 3 heures qui ne sont pas prises sur mes soirées ou sur mon week-end ou sur mes vacances.
D'accord. Donc, tu as quand même, voilà, le le temps d'un très long film qui est dégagé rien qu'avec cette petite technique-là?
Ouais, c'est ça. Ce qui est plutôt, heu, ce qui est plutôt pas mal, finalement.
Ouais et quel changement tu as constaté que ça ça avait sur ta vie perso justement?
Alors, évidemment, bah, à la maison, hein, c'est beaucoup plus, heu, sympa, j'ai envie de dire. Dans le sens où je peux partager aussi des moments, heu, quotidiens avec, heu, mes enfants ou avec, heu, mon mari, heu, puisque, bah, je suis pas toute seule dans une pièce, heu, dans le bureau, d en train de corriger des copies ou en train de faire autre chose. Donc, voilà, il y a un temps de partage à la maison, hein, qui, du coup, s'est instauré et qui, bah, heu, je pense rééquilibre un petit peu les relations, heu, entre tout le monde.
Ouais. Mmh mh. Bah, oui. Bien sûr. Alors tu parles de relation. Est-ce qu'avant que tu mettes en place, heu, cette stratégie, ça c'est une situation qui crée des conflits ou des incompréhensions ou qui te toi, te te crée un inconfort? Heu, comment ça se passait avant?
Mmh mh. Ouais, alors des conflits non parce que, heu, évidemment mon compagnon il a toujours compris que ça faisait partie de du métier et que effectivement il y avait un temps, heu, de travail hors, heu, classe donc des jamais de conflit. Par contre, il y a pu y avoir effectivement des moments un peu plus, heu heu, ouais d'incompréhension où, hem, bah, par exemple toute la famille avait envie d'aller voir un film au cinéma et moi je disais: «Bah non je peux pas y aller parce que, heu, j'ai encore, heu, 30 copies à corriger».
Mmh mh. Mmh mh. Et qu'est-ce que ça avait comme impact sur toi justement de devoir te mettre entre parenthèses comme ça alors que, heu, bah, une tu serais certainement bien, heu, aller voir un film a avec ta famille, plutôt que de corriger des copies? Donc,, c'était quoi l'impact, heu, sur toi ce tous ces sacrifices que ça demandait?
Mmh mh. Bah, écoute, l'impact, heu, ouais, sur moi évidemment il il était, heu je le ressentais, hein, parce que, heu, ça me mettait à l'écart, heu, bien souvent j'avais pas forcément envie de de travailler alors que je voyais les autres s'amuser à côté de moi, ou ou partir au ciné en tout cas vivre un un bon moment en famille. Donc il y avait aussi des moments, alors je vais pas dire de tristesse parce que c'est pas forcément le bon mot mais tu vois de de moments où tu te dis: <scoffs> «Ouais, bah, pas super quoi».
Oui. Effectivement et maintenant que tu as mis en place, heu, cette, heu, petite stratégie qui te fait quand même économiser plusieurs heures par semaine. Est-ce que tu notes, heu plutôt quelles améliorations tu notes, heu, par rapport a avec, ben, ton mari, tes enfants? Heu, qu'est-ce qui est différent maintenant?
Mmh mh. Et bien écoute, je pense que je peux partager beaucoup plus de choses, heu, alors avec mon mari puisque entre temps les enfants ont grandi <chuckles> et z et sont un petit peu partis du cocon familial. Heu, mais en tout cas je peux partager plus de choses avec ma famille ou avec des amis qui viendraient, heu, dans le coin, heu, voilà on je, du coup, je suis plus dans les activités avec les autres, heu, et aussi, heu, bah, ça ça me permet de de me reposer à cer certains moments aussi, hein faut pas faut pas l'oublier.
D'accord. <chuckles> Mmh mh. Tout à fait. Et alors ça a eu quel impact sur tes relations, heu, que ce soit amicales ou, heu, avec le ton mari bien sûr et et aussi ben, par rapport à toi-même, quel im quel impact ça a eu?
Mmh. Alors par rapport à à mes relations familiales évidemment, je pense que ça a apaisé un petit peu les choses de voir, heu, tu vois que que les les autres aient pu voir que, heu, j'ai mis des choses en place aussi pour eux. Donc, heu, voilà c'est quelque chose qu'ils ont pris comme, heu, hem, bah, positivement si on peut dire ça comme ça. Et puis, heu, sur, heu, sur moi personnellement, bah, le fait de pouvoir décrocher un certain soir de dire, bah, voilà je pose mon cartable et je ne le reprends pas avant demain matin, heu, bah, c'est c'est aussi très agréable et et heu, et ça a un impact positif et sur ma santé et sur ma motivation.
Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Bien sûr. Bah oui. Effectivement. Et cette stratégie, tu as mis combien de temps à réussir à la mettre pleinement en place?
Alors, heu, j'ai mis du temps, hein, pour rien te cacher. Heu, je pense que j'ai mis, heu, je dirais pas 2 ans parce que c'est beaucoup mais, heu, en tout cas une grosse année pour essayer de de trouver, tu vois des ajustements, heu, hem, des des bons compromis et puis évidemment c'est tout à remettre en cause chaque année, puisque chaque année l'emploi du temps change donc, heu, la l'organisation est est toujours à revoir en fait. <laughs>
Mmh mh. Mais oui. Tu peux décrire un petit peu la la démarche. Comment tu as commencé? Comment tu t'es rendue compte qu'il fallait ajuster? Heu, du coup, comment tu as ajusté en conséquence? Et comment tu continues maintenant, heu, d'ajuster?
Alors, heu, j'ajuste vraiment en fait en fonction, bah, de de chaque emploi du temps que je peux avoir chaque année, hein, des fois, heu, j'ai des emplois du temps assez compacts donc ça me laisse, heu, heu, plus de temps libre et des fois j'ai des emplois du temps qui sont un petit peu, heu, vraiment on dirait du gruyère si tu veux, j'ai des trous un petit peu partout. Donc effectivement, bah, comme on disait tout à l'heure ces trous-là je les exploite au maximum, heu, sur le lieu de travail pour travailler, hein. Hem, donc vraiment c'est une c'est une, heu, une réorganisation on va dire à chaque rentrée mais quoi qu'il arrive, j'arrive toujours à trouver un un compromis.
Mmh mh. Mouais, effectivement. Mmh mh. Mmh, d'accord. Et au tout début, quand tu as commencé, hem, ça s'est mis en place un peu naturellement? Ça t'a demandé beaucoup d'efforts et ça a été difficile? Comment comment tu as fait? Comment ça s'est passé finalement?
Oui. Alors oui ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce qu'en fait, heu, il y avait un petit moment de de culpabilité si tu veux le soir je me disais: «Mais, heu, mais en fait je fais rien, mais comment ça se fait que je fais rien? J'ai dû oublier quelque chose». Enfin, tu vois j'étais un peu dans cette mécanique de dire: «Heu, oh là là oh là là, mon Dieu, heu heu, il il c'est pas c'est pas normal». Voilà, donc ça j'ai dû apprendre à gérer, heu, le fait de ne pas culpabiliser.
Ah! Mmh mh. Alors, comment tu t'es débarrassée de la culpabilité justement?
Et bien écoute, heu, déjà je me suis, heu, je je me suis dit qu'il y avait pas à culpabiliser que le travail était fait en temps et en heure et que voilà. Donc je me suis un peu, heu, auto persuadée si on peut dire ça comme ça voilà. Et puis après, bah, évidemment mon mon conjoint aussi m'a un petit peu aidée, heu, à dire: «Bah, non écoute c'est normal, hein, il y a plein de gens qui ne ramènent pas de travail à la maison donc, bah, pour toi c'est pareil».
Mmh mh. Effectivement, ouais. Mmh. D'accord. Mmh mh. Tout à fait. D'accord. Tu dirais qu'il t'a aidée dans dans quelle mesure ton conjoint par rapport à à cette, heu, cette stratégie que tu as mise en place toi-même? Il t'a il a été d'une grande aide? Il a été un petit coup de pouce? Heu, tu peux m'en dire un peu plus?
Ouais, il il m'a aidée dans le sens où, heu, où il a essayé de me faire respecter, heu, des horaires. Là où, tu vois des fois je pouvais travailler jusqu'à 22:30 ou des choses comme ça. Voilà et là, hem, au au tout début, hein, quand je lui avais parlé de s la mise en place de cette routine je lui avais dit: «Bah, tu vois j'aimerais bien qu’à 20:00 maximum, heu, voilà ça soit terminé et si possible même avant le dîner donc 19:30». Donc, heu, il m'a il m'a obligée à respecter les horaires.
Mmh mh. Ah oui. D'accord. Mmh mh. D'accord. D'accord, donc il a été finalement, heu, il t'a il t'a servi un petit peu à cadrer le truc.
Exactement. Ouais, ouais, tout à fait.
D'accord. Et mmh, vu que dès que tu as un petit moment de libre, heu, tu le l'utilises pour travailler, comment tu fais pour éviter de de saturer? Heu déjà que bon les donner des cours, c'est hem demande beaucoup de concentration. Co comment tu évites la la saturation?
Mmh mh. Bah, avec cette organisation, hein, comme tu l'as compris, j'ai pu dégager, heu, du coup plus de temps libre ou en tout cas des des moments, heu, qui étaient vraiment à moi, ce qui fait que bah, pendant ces moments-là, j'ai maintenant la possibilité, alors soit, heu, bah je sais pas, de regarder une série ou, heu, ou de faire du bricolage ou, heu, d'aller faire du sport, voilà. Donc du coup ces moments-là ont été, heu, réutilisés mais vraiment, heu, pour moi.
Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Et alors trouver cet équilibre, heu, boulot- famille comme tu as réussi à le faire, est-ce que c'est différent selon si tu es un jeune prof qui débute sa carrière ou alors un prof qui a plusieurs années, voire dizaines d'années d'ancienneté?
Ouais, je pense qu'évidemment, c'est, heu, c'est différent dans la mesure où quand tu rentres dans le métier d'enseignant tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire à comprendre à à mettre en place, heu, voilà. Donc je pense que, heu, sur tes 3-4 années, 1res années d'enseignement, heu, ouais, ça peut être très compliqué de d'arriver à faire la part des choses.
Ouais. Ouais. Alors compliqué, heu, à quel niveau, compliqué? Pour le comprendre, pour réussir à le mettre en place ou par rapport à la charge de travail?
Les les 3 <chuckles> les 3, ouais ouais parce que tu as tu as une grosse charge de travail, hein, le temps de, bah, de de comprendre les programmes, heu, de faire les cours, heu, de de trouver aussi ton rythme de travail, tout simplement. Et puis parce que, heu, bah, je pense qu'il y a aussi cette fameuse culpabilité, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui fait que bah tu as l'impression de devoir, heu, travailler, travailler, heu, corriger, heu, faire ceci, et que si tu fais pas tout ça, tu vois, tu es pas un bon prof.
Ah d'accord. Mmh mh. Ouais. Et à quoi c'est dû, cette espèce d'idée reçue que si tu travailles pas à à te préparer tes cours et corriger des copies jusqu'à 23:00, tu n'es pas un bon prof?
<laughs> J je sais pas à quoi c'est reçu. Est-ce que c'est le sils le système, heu, qui nous heu, qui nous pousse à faire ça? Est-ce que c'est aussi, heu, le regard extérieur, hein, parce que souvent on entend que les profs, heu, sont des grosses feignasses. Donc, heu, il y a peut-être aussi tu vois un un un côté de dire, heu: «Bah non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai: regardez, on travaille». <laughs> Voilà, je je sais pas, en fait, à quoi c'est dû mais en tout cas, heu, j'ai l'impression que c'est vraiment récurrent notamment chez les jeunes qui rentrent dans le métier.
Mmh mh. C'est vrai, ouais. Mmh mh. Et justement, un jeune qui rentre dans le métier, quels conseils- au pluriel éventuellement- tu lui donnerais pour, heu, atteindre au mieux et au plus vite un équilibre, heu, boulot- famille?
Mmh mh. Heu, arriver vraiment à organiser, heu, son ses cours, heu, c'est-à-dire de vraiment, heu, arriver sur un calendrier à poser, heu heu, les dates importantes donc les conseils de classe et cetera, heu, les, heu, les devoirs, heu, les bacs blancs ou les examens blancs, arriver à avoir une à une un visuel, en fait, des dates clés qui l'attendent et pouvoir du coup en dehors de ces dates clés, heu, arriver à à décompresser.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh, d'accord, alors décompresser, heu, quand tu dis «décompresser», ce serait de quelle manière, heu, tu pen
Et ben, heu, ne pas s'imposer, heu, par exemple peut-être ne pas mettre, heu, 5 contrôles en plus dans des périodes où, heu, où il y a peut-être pas besoin d'en avoir autant. Par exemple, hein.
Mmh mh. Mmh, d'accord, donc finalement, ouais, ce serait plus d'être, heu, un peu plus, heu, compréhensif, heu, avec soi-même.
Ouais et puis or organiser, je pense, à vraiment avoir, tu vois, heu, heu, une une vision sur le le long terme, ou en tout cas, heu, le moyen terme de de l'année.
Ouais, d'accord. D'accord, ouais, planifier les choses. OK. D'accord. Beh, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé un petit peu, heu, tes expériences, tes ressentis et et tes pensées, c'était, heu, très, très sympa.
Ouais tout à fait. Bah, merci à toi pour ces questions, heu, et puis ça ça m'a vraiment aidée, tu vois, à avoir, heu, du recul, finalement, sur la petite méthode que j'ai mise en place.